ค่ะ รบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า การแต่งบ้าน minimal เนี่ย จริง ๆ มันช่วยชีวิตประจำวันของคุณได้ยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ ซึ่งจริง ๆ เรามองว่าการแต่งบ้านแบบ minimal เนี่ยนะคะ มันก็ช่วยเราประหยัดดีนะคะ แล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะ เราเองก็เลยชอบนะคะ กับการ แบบสไตล์แบบ minimal เนี่ยนะคะ คือมันง่าย ๆ เนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องมีแบบ อย่างยกตัวอย่างห้องน้ำค่ะ เป็นอะไรที่เราไม่ ไม่ค่อยชอบ อ่า ในการที่แบบ อ่า ทำความสะอาดสักเท่าไร แล้วพอเราอะค่ะ อ่า เลือกสรรตั้งแต่ชักโครกมานะคะ ที่แบบว่าดู minimal เรียบง่าย ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะคะ ทำความสะอาดง่าย ก็ มันก็ ส เราก็โล่ง ๆ ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะ แล้วก็มี อ่า อ่างล้างมือนะคะ แบบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะ เรียบ ๆ แล้วเรามองว่า โอ้ มัน จริง ๆ มันไม่มีอะไรเยอะ มันก็ทำความสะอาดง่ายดี ไม่ต้องมีของเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อค่ะ อ่า ช่วยนิยามคำว่า minimal ดอด ได้ไหมคะ ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยมันคือยังไงอะคะ? มันหมายความว่ายังไง? คือของเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ คือแบบไม่ต้องมีของเยอะ อย่างเงี้ยเหรอคะ? คือก็เรียก เลยเรียกกันว่าสไตล์ minimal อย่างเงี้ยหรอคะ?
ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วนะคะ อ่า คำนิยามที่เป็น อ่า ของคำว่า minimal เราเนี่ยนะคะ เราจะมองว่า มันเป็นอะไรที่ง่าย ๆ นะคะ คือ อ่า ในแง่ของการใช้ชีวิตแล้วก็ศิลปะ คือทั้ง 2 อย่างเลยเนาะ อย่างการใช้ชีวิตของเราอะ มันก็จะเป็นแบบว่า อ่า อะไรที่มันจำเป็นกับไม่จำเป็นก็พอ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วการแต่งบ้านด้วย ก็จำเป็นกับไม่จำเป็นเหมือนกันนะคะ แบบสบายตา เอาเรียบง่าย เอาความสบายตา แล้วก็ดูประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ที่มีอยู่นะคะ แค่นั้น
อืม อ๋อ อือฮึ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ก็คือ minimal มันก็เหมือนเป็นปะ สไตล์แบบว่าง่าย ๆ สบาย ๆ ไม่เยอะ ไม่ยุ่งยาก ใช่ไหมคะ? ไม่ซับซ้อน
ใช่แล้วค่ะ ตรงนี้แหละค่ะ คือ คือสิ่งที่เราเองมองว่า พอเราเน้นความเรียบง่าย เน้นความสบายตาเวลาที่เรามอง แล้วก็ของที่เราเอาเข้ามาใน ในบ้านเนี่ยแต่ละชิ้น เราก็ดูว่า มันมีประโยชน์ตอบโจทย์อะไรเราบ้าง มันก็เลยทำให้เราเองเนี่ยนะคะ อ่า เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไร ก็ดูเหมือนจะเป็นคนประหยัดนะคะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ เรามองว่า พื้นที่บ้านของเรามันค่อนข้างจำกัดด้วย เงี้ยค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อะ ค่ะ อืม ค่ะ เราก็เลยแบบว่า อ่า การทำให้มันช่วยการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรียบง่ายไปด้วยอะเนาะ เพราะว่ายิ่งเราเห็นของน้อย ๆ แล้วก็เอาเฉพาะของที่เราใช้สอยจริง ๆ ใช่ไหมคะ เพราะว่าบางบ้าน เนี่ย ของที่ไม่ได้ใช้สอยก็เยอะนะคะ แล้วก็ส่วนใช้พื้นที่จริง ๆ เนี่ยนิดหน่อยเอง ส่วนใหญ่จะเป็นของที่แบบ ของเสียดายเสียมากกว่าเนาะ ไม่ทิ้งบ้างไม่อะไรบ้าง ส่วนบ้านเราคือไม่เป็น ใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บไว้เฉพาะที่ใช้จริง ๆ อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่แล้วค่ะ ซึ่งเราเองนะคะ เวลาที่เราอะค่ะ อ่า จัดการในเรื่องของการจัดของในบ้านจัดตกแต่งบ้านเนี่ยนะคะ เราเองก็จะมองด้วยนะว่า เราจะเอาไปไว้ตรงไหน แล้วก็อย่างเฟอร์นิเชอร์ของเรา เราก็จะค่อน ข้าง ที่จะ เลือกแบบ เอ่อ ให้มันใช้งานได้หลากหลายนะคะ ยกตัวอย่างเนาะ อย่างเตียงเราค่ะ เราจะเลือกเตียงนะคะที่ อ่า มีลิ้นชักที่เก็บของตรงใต้เตียงด้วยนะคะ เราก็จะเอาอุปกรณ์นะคะ ที่เราจำเป็นต้องใช้เนาะ ก็เอาไปไว้ใน ใต้เตียงของเรานะคะ อ่า แล้วก็อย่าง เอ่อ ชั้นวางของ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเอาแบบ เอ่อ ไม่ต้องเป็น เอา เอาสีสันสบายตาเป็นสีขาวเป็นหลัก ทำความสะอาดง่ายดี เห็นฝุ่นชัดเจน แล้วก็จัดวางของแบบเรียบง่าย อันไหนเราเปื้อนเราก็จะได้ทำความสะอาดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรา ด จะต้องไปซื้อของ หรือไป ไป ไปช็อปปิง ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เราจะซื้อเฟอร์นิเชอร์ หรือซื้อของตกแต่ง อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราต้องคิดก่อนไหมคะ? ว่า "เอ๊ะ! ถ้าเกิดเอาเข้าไปตกแต่งแล้ว มันจะทำให้ดูไม่ได้กลายเป็น minimal ไหม? มันจะกลายเป็นรกเกินไปหรือเปล่า?" เราจะคิด ถึงตรงนั้นก่อนเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ค่ะ เวลาที่เราจะ จะเลือกซื้อของนะคะ อย่างเลือกเฟอร์นิเชอร์เนี่ย เราก็ต้องพยายามดูว่า เอ่อ มีฟังก์ชันอะไรในการใช้งานได้บ้างนะคะ แทนที่เราจะมีเฟอร์นิเชอร์แบบหลาย ๆ ชิ้นเนาะ เราก็เลือกให้เหลือแค่ชิ้นเดียว ที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะคะ อย่างที่เราบอกเนาะ อย่างเช่น แบบว่าเตียงก็มีลิ้นชักเก็บของใต้เตียงด้วย อะไรเงี้ยเนาะ แล้วอย่างโซฟาของเราอะค่ะ เราจะเลือกโซฟาที่แบบดูแบบสไตล์แบบเรียบ ๆ อะค่ะ แล้วก็ยกขาขึ้นสูงหน่อยนะคะ ยกขาขึ้นเพราะว่า 1 เลย มัน มันทำความสะอาดง่าย เราเอาไม้กวาดอะสอดเข้าไปตรงใต้โซฟา ถูได้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทำให้ห้องของเราดูไม่ ไม่ตันด้วยนะคะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ก็จะดู อือฮึ อ๋อ อ๋อ มันก็จะดูทำให้โปร่งขึ้นใช่ไหมคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สมาชิกในบ้านของเราเนี่ยค่ะ เขาเห็นด้วยกับการตกแต่งบ้านแนว minimal ของเราใช่ไหมคะ? คือไม่ได้มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ซึ่งจริง ๆ อะค่ะ ไม่มีอุปสรรคเลย อย่างสามีก็ชอบนะคะ ชอบให้เรา ไม่ต้องเอาของเข้าบ้านเยอะ เพราะมันรก ถ้ารกเราต้องทำความสะอาดเยอะ แล้วก็เอาเวลาไปลง ตรงนั้นอีกนะคะ เราก็เลยพยายามเนาะว่า อะ เราจะต้องเลือกแบบไหน? แล้วก็โละของยังไงนะคะ? คือ มันก็ยังมีเสื้อผ้าของเราเนาะที่มันเยอะ เราก็พยายามจะโละออกไป เราก็มองว่า ส เสื้อผ้าชุดไหน ของเราเนี่ยนะคะไม่ได้ ส เคยใส่มาเกิน 1 ปีแล้วนะคะ เราก็เลยมีแนวโน้มว่า เสื้อผ้าชุดเนี้ยนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีแล้ว เราก็จะมองว่า เราจะเอาไปขาย หรือว่าเราจะเอาไปบริจาคแบบนี้น่ะค่ะ หรือว่าถ้ามัน เอ่อ ขาดจริง ๆ ซ่อมไม่ได้ บริจาคไม่ได้ ขายไม่ได้ เราก็จะเก็บไว้เป็นผ้าขี้ริ้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ อะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ แล้วการมีแบบมันมีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ การจัดห้องแนวแบบว่าจัดบ้านแบบแนว minimal เนี่ย มันส่งผลด้วยไหมคะ? ว่า เออ ทำให้แบบว่าสะดวกขึ้น ไม่ต้องมีของเกะกะ เยอะแยะมากมาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม มีผลมาก ๆ เลยค่ะ ยิ่งมีเด็กเล็กนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะ 1 เลย เรื่องความสะอาด เรื่องความเป็นระเบียบ ถ้าเกิด ของเราเยอะนะคะ ลูกก็จะไปโดนได้เนาะ แล้วก็บางทีก็หยิบเข้าปากนะคะ อันนี้ก็อันตรายมาก ๆ เราจะต้องเก็บบ้านนะคะให้สะอาดนะคะ เพื่อที่จะได้เห็นได้ว่า มันมีของแปลกปลอมอะไรตกตรงพื้น ก็จะต้องเลือกโทนสีนะคะ ของบ้านเราให้เป็นโทนสีสว่างนะคะ อาจจะดูแบบว่าสะอาดตาด้วยดูละมุนด้วยเนาะ อย่างเช่น แบบ สีขาว มันก็ดีนะคะสีขาว อันเนี้ยมันจะทำให้ห้องของเรากว้าง แล้วก็ดูสว่างด้วย เห็นชัดเวลามีอะไรตกลงไป อะไรเงี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ เออ แล้วก็ส่งผลดีกับสำหรับคนที่แบบว่ามี มีเด็กเล็กเนาะ แล้วถ้าเกิดในกรณีบางบ้านที่เขาแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงล่ะคะ การจัดบ้านแนว minimal เนี่ย มันจะช่วยได้ยังไงบ้างอะคะ? ส่งผลดียังไงอะคะ?
อ๋อ ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะ ดี ถ้าเกิดเราจัดแนว minimal ดีเลยค่ะ นะคะ เราจะต้องจัดแบบ เอ่อ แสงสว่างเนาะให้สอดเข้ามา แนวสอดส่องเข้ามาในบ้านได้ เพราะว่าอย่างการแต่งมินิ ค เอ่อ minimal เนี่ยนะคะ มันก็คือการ ที่ให้มีแสงสว่าง เป็นองค์ประกอบหลักของการตกแต่งบ้านของเรา คือ หนึ่ง เลยนะคะ เช่นแบบว่า ใช้ผ้าม่านสีขาวแบบโปร่งแสงเลย อันเนี้ยแสงมันผ่านเข้ามาได้ แล้วเวลาที่แสงมันส่องเข้ามาเนี่ย นะคะ มันก็จะทำให้พื้นที่มันดูว่าง ดูสะอาด แล้วก็น่าอยู่ และที่สำคัญนะคะ อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะ เวลาเราเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงน้อง หมา อะไรเงี้ยเนาะ น้องหมาน้องแมวเขาจะมีกลิ่นของ ใช่ มีกลิ่นของสัตว์ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำให้โปร่ง กลิ่นมันก็จะระบายได้ดี และเรา ก็เหมาะ กับการที่เราทำความสะอาดง่าย ๆ ในการดูดฝุ่น เก็บขนของน้องหมาน้องแมว อะไรเงี้ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ขนเนาะ อา อืม อ๋อ ก็มีประโยชน์เนาะ แล้วปกติแล้วอะค่ะ เวลาที่เราจะจัดบ้าน หรือว่าแต่งบ้านแนว minimal เนี่ยค่ะ เราได้แนวคิด หรือว่าได้ไอเดียมาจากไหนอะคะ? จากในนิตยสาร หรือว่าจากออนไลน์ หรือว่าจากที่ไหนอะคะ?
คือจริง ๆ แล้วอะค่ะ เรา เอ่อ แนวตัวนี้เราดูจากออนไลน์ เราอะไปอยู่ในเพจ อ่า บ้านและสวนมา เราก็เห็นบ้านหลากหลายมาก ๆ เลย แล้วก็เรามี แพลน ที่จะสร้างบ้านอยู่แล้วเนาะ ตอนนั้นเราทำงานมาได้ 3 ปี คือเราเรียนจบแล้ว เทามาทำ เรามาทำงานที่นั่นที่แรกเลย ถ้าทำ 3 ปี สวัสดิการของที่ทำงานเรา ก็คือสามารถกู้ซื้อบ้าน สร้างบ้าน ซื้อคอนโดได้ในราคา ใน ในดอก อัตราดอกเบี้ยพนักงานที่ถูกมาก ๆ ถ้าเทียบกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพนักงาน เราก็เลยเข้าไปอยู่ในเพจนะคะบ้านและสวนนะคะ เป็นเพจที่ดูแลบ้านของคนอื่นมาเป็นตัวอย่าง แล้วเราก็ไปเห็นแนว minimal ที่ดูโล่ง กว้าง ทำความสะอาดง่าย ตรงนั้นล่ะค่ะ คือ โจทย์ของเรา แล้วเราก็อยากจะมีบ้านในฝัน ใช่แล้วค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อะฮะ ค่ะ อือฮึ ในกลุ่ม อ๋อ ค่ะ จุดประกาย อืม แล้วก็คือเห็นจากตรงนั้นเป็นหลักเนาะ แล้ว เอ่อ ตอนเนี้ยค่ะ แนว minimal เนี่ย มันกำลังเป็นที่นิยมไหมคะ? เพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันจะเป็นคอนโด หรืออะพาร์ตเมนต์ อะไรพวกเนี้ย มันจะเป็นห้อง แนะ เล็ก ๆ ไปหมดเลยเนาะ มันทำให้จะต้อง ก็เลยมีแนว minimal แบบเนี้ยออกมาตอบโจทย์หรือเปล่าคะ?
ใช่แล้วค่ะ เพราะว่าจริง ๆ อะ ตอนนี้กำลังแบบว่า เออ มีสไตล์แบบหลากหลายเนอะ มีสไตล์ Nordic บ้าง minimal บ้าง แต่เรามองว่า minimal เนี่ยนะคะ เป็นโทนที่ เอ่อ เหมาะกับทุกยุคทุกวัยได้เลย เพราะว่า เอ่อ ความสะอาดเป็นอย่างแรก ความสบายตาสบายใจเป็นอย่างที่ 2 แล้วก็ประหยัดงบเป็นอย่างที่ 3 แล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้งาน ถ้าเกิดมันแพงหน่อย อย่าง อย่างเตียงอันเนี้ยค่ะ เราสั่งทำเนาะ เราสั่งทำมาแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่า แต่ว่ามันตอบโจทย์ คือเราไม่ต้องไปซื้อลิ้นชัก ไม่ต้องไปซื้อโต๊ะ ตู้เก็บของ เราก็เลือกเก็บ เหมือนบังคับเราไปเลยนะคะ ถ้าเรามีตู้เก็บของ ของเราจะเยอะ ใช่ไหมคะในห้องนอน พอเรามีแค่ชั้นใต้เตียง เราก็จำกัดในการเก็บ แล้วก็การซื้อของเข้า เข้าบ้านเราได้เยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราจะซื้อมาเราไม่มีที่เก็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อา อืม ค่ะ กำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่า เอ่อ เตียงที่เป็นแบบแนว minimal ที่มันจะมี multifunction มีลิ้นชัก มีอะไรพวกเนี้ย มันราคาแพงกว่าเตียงทั่ว ๆ ไปใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เราสั่งทำก็หลักอยู่ที่ สามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเก้า เลย แค่เตียงอย่างเดียวนะคะ แต่ว่าสั่งทำ เราก็สั่งทำใน อ่า ในร้านเฟอร์นิเชอร์เนี่ยล่ะค่ะ ที่ ที่เขามีโชว์เนาะ เราก็ดูว่า เฮ้ย เราชอบแบบนี้ เราต้องการได้ขนาดเท่านี้ แล้วก็มี มีที่เก็บของกี่ช่อง อะไรเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ แล้วรวมไปถึงพวกโซฟา พวก อ่า อย่างอื่นด้วยไหมคะ? ที่บางทีที่มันจะมีมัลติฟังก์ชัน บางโซฟาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งโซฟาด้วย เป็นทั้งเตียงนอนด้วย อะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะมีราคาแพงกว่า แต่ว่าลัก ข...ษณะการใช้งานมันก็มีมากกว่าด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่แล้ว ค่ะ ก็คือดูที่วัสดุด้วยนะคะ แต่ว่าของเราเองอะเราอยากจะทำให้โซฟา ของเราอะค่ะ เป็นแบบไม่ใช่โซฟาเบดเนาะ เราอยากจะให้เป็นโซฟาที่เป็นห้องดูหนังจริง ๆ ไม่อยากให้ใคร มานอนเลย เราก็เลยแบบว่าเลือกโซฟาที่แบบว่าไม่ ไม่มีเป็นโซฟาเบดเนาะ เพราะว่าห้อง ห้อง รับแขกของเรามันไม่ได้กว้างขนาดนั้นน่ะค่ะ นะคะ เราก็เลยคิดว่า ถ้าเราเอากว้างเลยมันดูตัน ๆ ไป มันดูทึบ ๆ ไป เราก็เลยบอกว่า เออ แค่ดูหนังฟังเพลงนะ ถ้าเกิดว่า เอ่อ มันเป็นรูปตัว L เนาะ เราก็ยึด ยืด เหยียดได้ แต่ว่าถ้านอนจริงจัง ตั้งใจนอน เราก็อยากจะให้ไปนอนบนบ้าน บนห้องเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ถือว่า ประหยัดงบตรงนี้ไปได้เหมือนกัน
อืม โอเค <chuckles> อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการตกแต่งบ้านแบบแนว minimal เนาะ มันก็ทำให้ชีวิตประจำวันเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ไว้มีโอกาส พูดคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ